Ya, Tsubasa Aynen, karakterin adı Tsubasa Oozora. Bu, işte, iş bu çocuk, eee, babasının işi dolayısıyla babası bir kaptan, eee, işi dolayısıyla farklı farklı yerlere gitmek zorunda kalıyor. En son gittiği yer de Japonya'da Nankatsu adı altı N Nankatsu denilen bir yer. Orada, işte, eee, yine yeni takımıyla buluşuyor, o takıma kendini tanıtıyor, kendi yeteneklerini gösteriyor. Tabii ki.
Hı hı. Hı hı. Ha ha. Burada sana şey sormak istiyorum. Tsubasa zaten Japon birisi mi yoksa Koreli falan birisi mi? Japon, değil mi? Hı hı. Kendi ülkesinde farklı bir yere gitmiş oluyor. Tamam.
Evet, evet. Japon birisi aynen öyle, evet. Aynen öyle, evet, kesinlikle.
Iıı, sonra?
Eee, orada oradan sonra, işte, eee, oradaki, aaa, takım arkadaşla tanıştıktan sonra artık turnuvalara girmeye başlıyor. Farklı farklı yeni rakiplerle tanışıyor, onlarla dost oluyor, he kendini geliştiriyor. Aslında o or orada bir kişisel gelişim hikâyesi de izliyoruz aynı zamanda çocuklar için örnek olan.
Hı hı. Hı. Çok güzel, çok güzel. Sen hangi yaş aralığında Tsubasa'yı izledin ve, eee, mesela futbolcu, futbolcu diye ifade ettin, değil mi yanılmıyorsam ve ve böyle futbolcu olması senin dikkatini çok çekti mi? Yani, eee, sen senin için bu çizgi filmi izlenilebilir kılan detayları neydi?
Evet. Evet evet, aynen öyle. Tabii. <chuckles> Tabii. Özellikle çocukken, ya yanlış hatırlamıyorsam 8'le 8 ile 10 yaş yaş eee, yaşları arasındaydım bu çizgi filmi ilk izlediğimde. Özellikle şey zamanları izliyordum, böyle, Ramazan'da, eee, sahura kalkmadan önce hemen televizyonda Yumurcak TV adlı bir kanal vardı. Orada annemler uyanana kadar ben de Tsubasa izliyordum. Öyle, eee, alışkanlık başladı. Sonra, işte, bü büyüdükçe bile internetten yine izlemeler, eee, devam etti bende aslında. Bunun net Hı hı.
Hı hı. <giggles> Ha ha. <giggles> Aslında sen böyle gizli gizli k Tsubasa izliyormuşsun, öyle algıladım yani, annelerden gizli, babadan gizli, böyle, kimse görmeden kenardan kenardan Tsubasa izlemek. Peki bu karakterin ya da bu çizgi filmin senin hayatına kattığı şeyler neler? Böyle hay hani bir çizgi film kahramanı şehir değiştiriyor, oranın futbol takımına katılıyor. Senin de buna benzer böyle tecrübelerin oldu mu? Bu il a, evet, aslında benzer şeyleri yaşıyorum dediğin?
Evet, evet, kesinlikle aynen. <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı.

Açıkçası çok olduğunu söyleyemem. Ben 10'i biraz daha, böyle, hani, soyut bir çizgi film olduğu kafasıyla, farkındalığıyla izledim aslında. O yüzden, eee, çok da fazla ciddiye almadım orada olanları. Eğlenmeye baktım, eee, gülmeye baktım. Hani, bazen, böyle, merak ettiğim şeyler oldu. Beni, eee, en çok etkileyen, eee, çizgi film, eee, Tsubasa'dan sonra sanırım Bakuga Bakugan olmuştu. Bakugan'dan da bahsedebilirim ufakça ufak.
Hı hı. Anladım. <chuckles> Aaa, tabii, eee, "Bakugan" dedin, değil mi? O da neymiş öyle? Biraz Imm, konusu nedir? Eee, ne anlatıyor? Onlardan da bahseder misin? Bir de hangi yaş grubunda izledin? Mesela Tsubasa'yı daha çocukken izledin. Ben 10'i ondan sonra önerdin. E b bu 3. çizgi filmi ne zaman izledin ve ne zamanlar öneriyorsun?
Aynen, evet. E tabii. <chuckles> Tabii ki. Aynı yaş grubu. Aynen. Hı hı. Evet. Tabii. <chuckles> Eee, Bakugan'da yine Tsubasa zamanlarında daha çok izliyordum. Eee, Bakugan'da şöyle, eee, küçük küçük toplar var, eee, o topları da, eee, belli, iii, o ortaya atıyorsunuz ve o toplar, eee, belli kartlarla buluştuğu zaman canavar hâline geliyor ve o canavarları dövüştürüyorsunuz aslında. <chuckles> Böyle bir çizgi film. <chuckles>
Hı hı. Eee, b hangi ülkenin çizgi filmleri? Tsubasa'ya Japonya dedik. Ben 10?
Yine Japonya olabilir, Japonya ya da Çin olabilir. Tam hatırlamıyorum. Eee, Ben 10'i tam emin değilim, Amerika olabilir.
Anladım, çok ilginç. Peki, böyle, normal izlediğin, daha, nasıl desem? Eee, tontiş tontiş olan, eee, işte, ne bileyim, Heidi d olur ya da farklı, ııı, Tom ve Jerry'si olur. Ş ııı, daha klasiklerden izlediğin bir şeyler var mı?
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Tabii, Tom ve Jerry'i de izliyordum. Çok seviyordum. As eee, sonrasında hatta büyüdükten sonra Tom'la Jerry'nin çok iyi arkadaş olduğunu falan, eee, Tom'un mesela Jerry'nin evden kovulmaması için, eee, aslında ona düşmanmış gibi davrandığını falan, eee, şeyleri ö öğrenmiştim mesela. Bunlar çok garip gelmişti büyüyünce bunları öğrenmek.
<chuckles> Evet. <chuckles> He, anladım. Peki, şey, böyle, eski çizgi filmler, eski animasyonlar mı hoşuna gidiyordu? Yoksa, eee, hikâyeler mi yoksa yeni animasyonlar ve hikâyeler mi? Böyle bir kıyaslama yaptığında animasyonları ve hikâye kalitesini nasıl değerlendirirsin? Çünkü eski çizgi filmlerde de bir konuşma, bir diyalog söz konusu değildi. Sadece seslerle aktarılan bir, eee, iletişim söz konusuydu.
Hı hı, evet. Evet.